Hı hı. Yani, çok büyük bir özgürlükten bahsediyorsun aslında. Hem ürettiğin şeyler hem hitap ettiğin, eee, kitle anlamında çok geniş bütün dünya, hani, gerçekten, ııı, ucu bucağı olmayan, eee, bir durum. Peki o noktada kendini, emm ya, kendine öz sınırlar çizdiğin, işte, hani, şunu yaparım ya da şunu yapmam dediğin, eee, şeylerin var mıydı böyle kırmızı çizgiler olabilir ya, çeşitli işletmelerde ya da yaklaşımsal pazarlama konusunda?
Evet, evet, gerçekten bütün dünya. Evet, evet, yani, dedim ya, bir yandan kendi sınırlarını da bilmelisin. Hani, eee, birisi bazı markalar geldi, bazı tasarımcılar dediler ki: "Hani beraber birleştirelim. Sen bir lamba yap, ben de üzerine kendi, işte, eee, bir, eee, mücevher gibi bir şey ekleyelim, beraber yapalım ama, işte, ben 1.000 tane istiyorum bundan." 1 dakika şimdi. Evet, güzel bir şey. İyi bir para teklif ediyor ama ben bunu yapamam. Ya, ben bunu 1.000 tane başkasına yaptıracağım demek ki. O zaman aynı şey olmuyor. O yüzden bir karar vermen gerekiyor. Aslında kendi otantisiti, kendi özgünlüğünü koruyacak mısın, ııı, yoksa özgünlüğünden, eee, feragat edip aslında biraz maddiyata doğru mu yöneleceksin? Orada bir kararlar vermen gerekiyor o noktada.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle yeni bir işe girişirken kendi değerlerini, eee, kıymetini düşünmek ve imkânları ona göre değerlendirmek çok kıymetli. Gerçekten çok güzel bir sohbetti, teşekkür ederim vaktin için, eee, çok keyifliydi. <giggles> Görüşmek üzere.
<chuckles> Evet, evet. <chuckles> <chuckles> Benim için de. Çok teşekkür Ben de çok keyif aldım. Güle güle, görüşmek üzere.
Hoşça kal.